अ, मेरे साथ एक समस्या ये आ रही है कि जैसे-जैसे ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कई सारे काम ऐसे हैं, कई सारी अ, चुनौतियाँ ऐसी हैं जो सामने आती जा रही हैं। और कुछ काम अ, मैं लगातार टालते जा रहा हूँ और वो मैंने इतने ज़्यादा टाल दिए कि वो काम अब अल्टीमेटली शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। और चूंकि वो काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक कांट अ, लगातार और अ, मतलब एक बुरी भावना खुद के लिए बनी हुई है। कि ऐसा लगता है यह, ये काम अपन को 2 महीने पहले करना था, ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था या ये 50% हो जाना चाहिए था कम से कम। 50% तो पूरा हो ही जाता लेकिन वो नहीं हो पा रहा। और ये चीज़ मुझे लगातार परेशान कर रही है हर रोज़ और ये इतना ज़्यादा अ, मतलब मैं घिर चुका हूँ इस पूरी एक चक्रव्यूह जैसे में कि अब मैं जो काम मैं लगातार कर भी रहा था वो असर मेरे लगातार होने वाले कामों पे भी आ रहा है।
हुँ। जी। हुँ। मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। लेकिन देखिए ऐसा हो जाता है लोगों के साथ अक्सर ही, आप परे परेशान मत होइए। बस मुझे आप कुछ चीज़ों को मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उनके जवाब दीजिए फिर मैं आपको इसके बारे में सुझाव भी दूँगी। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन-से ऐसे आपके अ, काम हैं जो अक्सर ही आप टाल देते हैं। क्या वो पढ़ाई के अ, रिलेटेड है? क्या नौकरी के बारे में है या घर के काम हैं? अगर आप मुझे ये बता दें तो जी।
उ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। ये काम कुछ ऐसे हैं जैसे घर से अ, संबंधित भी हैं और मेरे अ, व्यापार से संबंधित भी हैं। जैसे मेरा व्यापार है, मैं अ, एडवोकेट हूँ, वकील हूँ पेशे से। तो यहाँ क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मतलब ये सिर्फ़ एक सामान्य इंसान को ऐसा लगता है के सिर्फ़ जाके बहस करना है और ये है। पर वो एक अ, वि मैं कहूँगा विविध काम कई सारे होते हैं क्योंकि उस उस अ अ, टेबल तक ये पूरी फाइल पहुँचाना और फिर वहाँ जाके बहस करना, यह एक सबसे लास्ट की अ, स्थिति होती है। <clicks tongue> उसके पहले फाइल बनाना और कई सारी चीज़ें करना, उसमें कई सारे विविध काम करना, उसमें कोर्ट फ़ीस भरना, अ, सारे दस्तावेज़ लगाना और फिर वो <whistles> पूरे जो एक प्रारूप है उससे उसमें सब चीज़ें जोड़ना तो एक रहती है। अब कई बार क्या होता है चीज़ एक बार हो गई, सुनवाई हो गई, अब उसमें सामने वालों को सूचना पत्र जाता है। तो वो चीज़ें ये काम मेरे टल जाते हैं। अब जैसे आज मैंने एक चीज़ कर ली, मैं कैसे तो भी एक अपने एक लक्ष्य को मैंने छोटा-सा बनाया था, वहाँ तक पहुँच गया। फिर अब कई ऐसे काम हैं उस जो मेरे रह जाते हैं। तो उसकी एक अ, नियमित मेरी अ, नहीं हो पा रही है। दूसरा घर से संबंधित कई काम हैं कि घर से संबंधित कई काम ऐसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए <clicks tongue> कई बार ये होता है घर का एक लगातार अ, वो करना पड़ता है जो। अ, साज-सज्जा का जो एक चीज़ें होती है मान लीजिए। घर में अ, पुताई कराना हो, नल हो, ये सब एक लगातार होने वाली चीज़ें हैं जो सा मैं कहता हूँ हर साल या कुछ 6-7 महीने में हर किसी के घरों में होती है। अब ये ऐसे कुछ काम हैं जो मैं अपने व्यापारिक कामों को समय न देकर अ, समय देने की वज़ह से ये काम छूट जाते हैं या कई बार इन कामों की वज़ह से मेरे व्यापारिक कामों पे असर पड़ता है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हाँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी।
तो ये परेशानी मेरे साथ लग जी। तो एक बिल्कुल तालमेल नहीं हो पा रहा। जी।
जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ। जी, अ, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। तो अ, आप मुझे ना एक चीज़ और बताइए यहाँ पर कि अ, जो आप काम शुरू करते हैं, उस समय आपको महसूस क्या होता है, जिस वजह से आप मतलब टाल-मटोल कर देते हैं काम का। क्या आपको डर लगता है उस काम को करने से या आपका अ, जो मन है वो नहीं करता? अ, या डर के कारण मतलब ये हो जाता है ना कि यह कहीं काम ख़राब ही ना हो जाए। इस डर की वजह से आप उसे टाल-मटोल कर देते हैं? मुझे ये भी थोड़ा-सा बता दीजिए। जी।
जी। जी। हाँ। जी, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अ, मैं आपको बताऊँ कि एक तो चीज़ यही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं जल्दबाज़ी में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया नहीं होता और फिर मुझे भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, यह काम मेरा खराब हो जाए और इसकी वज़ह से कोई आगे जाके मतलब दूरदृष्टि रूप से कोई प परिणाम ऐसे मेरे सामने आए जो उचित नहीं हो मेरे लिए। तो ये एक भय मेरे साथ रहता है और उसके अलावा अ, हाँ, एक ये चीज़ भी रहती है कि मन ना होना क्योंकि अ, अक्सर मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, यह चीज़ अभी नहीं होनी चाहिए या इस चीज़ को टाला जा सकता है, तो मैं यह भी करके टाल देता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि हाँ, ये मेरी गलती है, लेकिन वो चंद क्षण का आलस मुझे अ, भविष्य में बहुत ज़्यादा खुद के प्रति अ, बुरा महसूस कराता है। तो ये एक चीज़ रहती है। ये 2 भावनाएँ मेरे अंदर रहती हैं जो आपने पूछी।
हुँ। जी। जी, जी। हुँ। मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को। अ, मुझे ऐसे में ये भी बताइए कि अ, ये जो समस्या है ना अक्सर आपने क्या ये नोट किया है कि आपको कब होती है या किस समय होती है और किन हालात में अगर आपको थोड़ा आपने देखा हो कि ये अ, बढ़ती हुई आपको नज़र आई हो अ, हो तो ये भी थोड़ा बता दीजिए मुझे।
जी। जी। अ, ये समस्या अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी छुट्टियाँ लगती हैं या कभी एक जो ससप्ताह का अंत आता है तो कई बार सप्ताह का अंत लंबा होता है, जिसमें रविवार के बाद सोमवार छुट्टी रहती है या शनिवार के पहले शुक्रवार को छुट्टी रहती है। तो ऐसा लंबा स स सप्ताह का अगर छुट्टियाँ आती हैं या फिर अ अ अ, ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ होती हैं, न्यायालय में या फिर शीतकालीन छुट्टियाँ होती हैं, तो उसके बाद मुझे थोड़ा-सा महसूस ये चीज़ ज़्यादा होती है कि अ, ये अभी अपन प्रिपेयर नहीं है, अ, तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए और छुट्टियों से आगे नहीं आए हैं। तो मुझे उसके बाद ये चीज़ अक्सर महसूस होती है। एक लंबी छुट्टी के बाद अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। जी। उम, जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ। अ अ, मुझे ना एक बस 1-2 चीज़ें आप और बताइए, फिर मैं आपको कुछ सुझाव भी दूँगी। अ, तो क्या आपने अ, ये जो आप टाल-मटोल करते हैं, है ना, जिस वजह से आप कुछ भी काम जो आप कह रहे हैं, वो शुरू नहीं कर पा रहें। तो अ, ऐसे में आपने कुछ इसको ठीक करने के लिए कोई ऐसी कोशिश की हो अगर आपने, और उसका अ, कुछ अगर नतीजा अ, अच्छा है या बुरा है अ, कुछ ऐसा आपको अ, आपने कोशिश किया हो, तो वो भी थोड़ा मेरे साथ आप साझा कर दीजिए। अ, जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। अ, मैंने कई बार एक, मैं कहूँगा कि एक क्षणिक उत्साह के तहत कई बार प्रयास किए कि ये काम मुझे तुरंत निपटाना है या ये चीज़ ऐसी करनी है। ये हुआ है कि उसके जो परिणाम आए हैं, वो ठीक नहीं आए या उस चीज़ के चलते कुछ गलत हो गया है, कि अगर मैं उसे थोड़ा समय देता, तो वो चीज़ और बेहतर हो सिक्त हो सकती थी। तो ये एक चीज़ अगर मैंने सुधारने की कोशिश की तो ये हालाँकि अ, लगातार प्रयास से कई बार मैंने अपने आप को उस चीज़ पे आगे ले गया हूँ मैं।
हुँ। हुँ, हुँ।
लेकिन कई बार भावनात्मक दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अ, जैसे एक ऊर्जा का संचार हुआ और अपन सीधे दौड़ गए। लेकिन लक्ष्य पे एक बार पहुँच गए और लगातार लक्ष्य पे पहुँचते रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आप मेरी बात समझ रही हैं, कि एक अ, छोटा लक्ष्य बनाया, वहाँ तक पहुँचे, खूब तेज़ दौड़े, पहुँच गए, लेकिन अब दोबारा क्योंकि मुझे लगता है दिनचर्या में हर रोज़ लक्ष्य बना के हर रोज़ दौड़ना होता है। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जा रहा है।
हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, जी, जी, अ, मुझे आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ना शायद आपका मन जो है, वो उब जाता है चीज़ों से जल्दी, कि एक चीज जैसे आपने बताया कि छोटा लक्ष्य बनाके आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब अगले की बारी आती है तो शायद वो सेम जो एक एक-सी प्रक्रिया आपको दोबारा शायद करनी पड़ती होगी, जिस वजह से अ, आप शायद टाल-मटोल कर देते हैं दोबारा, तो आपका जो काम है ना वो रह जाता है शायद। तो ऐसे में मुझे ना आपको थोड़े-से सुझाव मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ना, आपको जो ये भावनाएँ आप महसूस कर रहे हैं, अ, उन पर मतलब समाधान आपको ढूँढना होगा क्योंकि अ, सबसे पहले आप इनसे निजात पाएँगे तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम मुझे लगता है कर म पाएँगे और जो आप टाल-मटोल कर देते हैं ना चीज़ों का वो आपका बंद हो जाएगा और आप देखिएगा आपके जो भी काम हैं ना, वो कितनी आसानी से शुरू हो जाएँगे। देखिए डर तो सबको रहता है अ, और ये भी होता है कि हम अ, हमें परफेक्शनिज़्म भी आ जाए एक और बड़े ही अच्छे तरीके से आप काम कर दें या जैसे आपने बताया कि मन भी उब जाता है कभी-कभार। तो, ये जो भावनाओं से आपको थोड़ा निजात पाना ही होगा और ऐसे में अ, कह लीजिए आपने ना कुछ जो अ अ, ये सुझाव मैं 1 और देना चाहती हूँ यहाँ पर, कि अपने ना दिनचर्या में अ, कुछ ऐसे काम कीजिए, कुछ ऐसे आपके जो जिनमें आपको रुचि हो वो थोड़े करने शुरू कर दीजिए जिस वजह से आपका जो मन है ना वो प्रसन्न रहेगा। आपको ये डर जो लगता है, जो आपका मन उब जाता है, ये होना बंद हो जाएगा आपको, जी। तो ऐसे में 1 सुझाव मैं आपको और देना चाहती हूँ कि आपका जो काम करने का माहौल है, जिस क माहौल में आप काम करते हैं, या जो भी आपकी रूटीन है अ, मतलब उसे बदल करना, अ, म उसे थोड़ी कोशिश कीजिए कि उसमें थोड़ा बदलाव ले आइए, ताकि आपका जो ध्यान कई बार अ, होता है ना कि ध्यान भटक जाता है या टाल-मटोल कर देते हैं हम, तो उसमें कुछ नयापन आ जाएगा ना, तो वो भी मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कारगर अ अ, उपाय साबित होगा कि जिस वजह से आप अ, ये चीजें नहीं करेंगे, वो टाल-मटोल नहीं करेंगे। क्योंकि अ, रुचि बढ़ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया चाहे वो कोई भी चीज़ हो अ, उसे ना हमें, हमेशा एक जैसी करने लग जाएँ ना तो कोई भी काम है, हमारा मन उससे निकल ही जाता है। लेकिन अगर हम उसे हमेशा नए तरीके से किसी रुचि अ, के साथ क मतलब कोई नयापन दे दें उसमें, तो हमारा खुद ही दिल करेगा, जो माहौल अच्छा होगा हमारे आस-पास में, तो हमारा खुद अ, एक मोटिवेशन आती है अंदर से कि हम उन कामों को करें। और एक सुझाव मैं ये भी देना चाहती हूँ कि आप ना काम को छोटे अ, छोटे-छोटे तरीकों से बाँटे और उसमें न आप मतलब साफ कदम एक लीजिए, छोटे समय के आप लक्ष्य बनाइए। आप ये ना कीजिए कि आपको अ, जैसे कि जैसे आपने बताया कि आप छोटा काम करते हैं और एकदम ऊर्जा से करते हैं, मतलब थोड़े समय में कीजिए, अगर आप देखिए कि आप ब 20-25 मिनट दे दीजिए एक समय में आप फिर ब्रेक ले लीजिए। उसमें अ, आप चाहे गहरे साँस लीजिए अ, और थोड़ा टहल लीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको कुछ अच्छा महसूस हो या जो चीजें आपको पसंद है, जैसे चाय वगैरह का ब्रेक भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे ब्रेक लीजिए छोटे-छोटे ताकि आपकी जो अ, जो भी आप काम करते हैं, जो दिनचर्या है, वो अच्छी बन सके। और मैं एक अब यहाँ पर आपको और सुझाव ये भी देना चाहती हूँ अ, कि ना अ, मतलब आप अपनी प्रेरणा बढ़ाने के तरीके ज़रूर देखिए अ, जैसे कोई अगर आपको लगता है कि कोई आप अपना दोस्त ढूँढ सकते हैं, जिससे आप क कुछ बताना चाहते हैं, किसी से शेयर करना चाहते हैं, या साथी बनाना चाहते हैं, अ, उनसे आप शेयर कीजिए अपने काम को कि अ, मतलब एक बार होता है कि आपका मन उब गया तो वो आपके साथ है, वो आपका हेल्प कर देगा, उससे आप बात कीजिए और एक-दूसरे को ना या खुद को भी इनाम ज़रूर दीजिए जब भी आपको कोई सफलता मिलती है। जी, मेरे यही सुझाव हैं।
वो मैं नहीं समझ जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कु जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। अ, आपके सुझाव सुनके मुझे अच्छा महसूस हुआ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सुझाव हों मैं उसको अपने जीवन में अमल करूँ और ये मेरी दैनिक दिनचर्या और मेरी व्यापारिक दिनचर्या को सुधारें। तो आपके सुझाव से मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।
जी, जी। जी, जी। अ, मैं अगर आपको कभी भी बात करनी हो मैं यहीं पर उपस्थित हूँ आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सुझाव दूँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद।